जी, कहीं न कहीं ये तो होता है कि आपने जो व् व्यायाम योगा के बारे में बताया व्यायाम करते हैं आप कहीं न कहीं आपने कभी छोड़ा नहीं बहुत अच्छी बात है। तो कभी अ, होता होगा ना कि आपका मन नहीं करता होगा ख़ासकर कभी ठंडियों में <chuckles> अ, सीज़न चल रहा है और कई बार होता है कि अंदर से लगता है कि नहीं करना। तो ऐसे क्या संकेत आते हैं आपको कि हाँ थकान दर्द, नींद या कमी कुछ आपको दिखती है कि नहीं आज नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे ऐसे संकेतों को पहचानती हो और फ़िर आप अ, कैसे नकारती हैं इस इन ची चीज़ों को?
उम। अ, जी। हुँ, हुँ। दरअसल देखिए अगर बात करूँ ना तो थकान बड़ी ज़्यादा लगती है। पता नहीं क्यों पर हाँ सर्दियों में तो ऐसे ही मन करता है कि थोड़ा और सो लें पर जितना भी सो लें उतनी कमी ही लगती है। मैं तो इतना ज़्यादा सोती हूँ ना सच कहूँ तो। मान लीजिए कि रात में मैं 7 घंटे सो चुकी हूँ फ़िर भी सुबह उठकर अगर ऐसा लगा थोड़ा-सा भी अगर ऐसा हो जाता है ना कि चलो आज थोड़ा मौसम ख़राब है, ओस ज़्यादा पड़ रही है तो आज तो नहीं जाने को मिलेगा। तो एक अंदर से काफ़ी ख़ुशी होती है कि चलो आज जाने से छुट्टी मिली। जैसे स्कूल जाते थे ना बचपन में वही वाला एक अनुभव आता है। तो वो काफ़ी ख़ुशी भी मिलती है लेक़िन मैं सच कहूँ ना तो अब मैं हर चीज़ से ऊपर ना अपने स्वास्थ्य को थोड़ी प्राथमिकता देती हूँ। एक अ, गंभीर रूप से अगर सोचा जाए तो क्योंकि देखिए ये ज़रूरी भी है और मुझे लगता है कि स हाँ स्वास्थ्य के लिए अ, अपने शरीर को नकार देना वाक़ई बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए शरीर हमेशा आराम ही करना चाहता है। ये तो आप भी मानेंगे क्योंकि शरीर तो हमेशा आराम ही चाहिए कि सो जाओ आराम कर लो। तो मुझे लगता है कि अगर हम ना थोड़ी मेहनत करें क्योंकि देखिए यही तो उम्र होती है मेहनत करने की तो मुझे उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
जी। हाँ। <chuckles> हाँ, ये तो है। जी। <laughs> जी। हाँ। <laughs> जी। हाँ। अच्छा। अच्छा। जी। हाँ, बहुत ज़रूरी है। जी। हाँ। ये तो है <chuckles> जी। हाँ।